Ah, tapos parang may edit na rin, gano'n?
Tapos nung tayo Oo, oo, gano'n. Hindi katulad no'ng ano, no'ng Wowowin before, no'ng nasa ABS. Kasi no'ng Wowowin before sa ABS. live, 'di ba, oo, tapos kung nung lumipat sa TV5 yung Wowowin, or Will to Win? Hindi ko sure kung anong title, no'ng palabas niya no'n eh, pero pero ano, recorded lang siya, hindi siya live. So, nakita namin yung totoong attitude niya, as in yung mga ano, yung mga rumarampa na babae kasi 'di ba parang may pa-contest 'yon sila tungkol do'n sa flawless flawless, parang gano'n. Tapos pinaulit-ulit niya yung mga 'yon parang nakatatlong take 'yon kasi hindi niya nagugustuhan yung ano, yung pagte-take parang hindi niya iniisip na hello may mga ibang tao dito hindi niyo naman kami bayad para manood ng pa-take-take niyong ulit-ulit, gano'n, oo, tapos tapos sinisigawan niya talaga lahat ng host niya.
Oo. Ah, okey. Hala, o, sige. Yun nga, oo. Ano nangyari? Yun nga, oo. Oo. Hala. Grabe. Hmm, ba yan? Hala. Naku.
Oo, tinatawag pa niya ng P word, mga gano'n, oo, as in ang pangit talaga ng attitude niya kung hindi ko siya na ano, nasaksihan or what hindi ako maniniwala, mm. Pero nakita ko kasi siya talaga ng harapan na gano'n yung ina-attitude niya though patawa-tawa siya na mini-mention niyang P yung mga ano niya, yung mga host niya parang ano, oo, kasi panay babae yung host niya, di ba, yung mga co-host niya panay babae, so tinatawag niya ng P word yung mga co-host niyang yung babae, tapos ano, parang wala sa oo.
Hala, grabe. Naku. Yun nga 'no. Mm. Grabe. Oo nga, oo. Pero alam mo. Mm, ayun, simula din nung tumakbo siya ng nitong eleksyon parang, ayun, alam mo talagang hindi siya mabuti talaga kasi bakit naman siya tatakbo nga di ba kung wala naman siyang alam eh, di alam mo na para sa sariling kapakanan niya lang di ba? Naku.
Oo. Oo. Totoo yun, tsaka 'di ba tinanong siya tungkol sa plataporma niya binalik dun sa nagtatanong. <laughs> So, wala ka talagang idea sa gagawin mo parang ganun. Buti nalang hindi siya nanalo. <laughs>
Hmm. Oo, oo. Totoo, yun nga ano at buti nalang talaga, <laughs> yan, maraming salamat pala 'no sa usapan natin ngayon, natuwa ako. <laughs> Hmm.
Oo. So, ayan. <laughs> Ang dami mong nalaman sa showbiz, 'no, yan, thank you sa time mo ah. Paalam.
Kaya nga. Sige na.